Ja, ähm, ist die Frage, wie lange ist denn diese Ausbildung? Kannst du
3 Jahre. Ja.
3 Jahre, uh, ähm, dann ist es vielleicht nicht unbedingt realistisch. Meinst du, dass du 'n K was Kleineres findest, was ähm, ei ein ein Thema, was dich ähnlich interessiert, was aber einfach nicht so intensiv ist, was nicht so lange dauert? Weißt du, 'n 1/4 Jahr, ähm, hilft dir, dein Ex mit Sicherheit zu überbrücken, ähm, vielleicht sogar 'n 1/2 Jahr, aber 3 Jahre, finde ich, ist 'n bisschen viel.
Straffes Programm. Ne. Ah, stimmt. Ja. Ja, stimmt. Ja stimmt, mhm. Mhm. Ja, ist zu viel. Und, äh, Finn braucht momentan noch viel Unterstützung in der wegen der Schule, der geht aufs Gymnasium und da braucht er noch ich bin wir lernen viel, und machen viel Hausaufgaben jeden Nachmittag. Also da wie gesagt, ich m ich muss und ich möchte auf ihn Rücksicht nehmen. Also das ist mir ganz wichtig, dass er nicht auf der Strecke bleibt, weil ja.
Ähm Ja. Ja, natürlich, natürlich, ähm, würde ich da würde ich wirklich einfach mal, äh, schauen, ähm, viel wie du wie du da 'ne kürzere Lösung findest.
Ja, das ist 'ne gute Idee, daran habe ich gar nicht gedacht. <chuckles> Dankeschön, danke fürs Zuhören.
<laughs> Ich wünsche dir vi ich wünsche dir viel Glück, du du schaffst das.
Danke schön. Tschü